Olha, eu tomo bastante chá, viu? Mas chá pra mim não faz mais efeito, eu tenho que ter esse mesmo remedinho sossega leão, como diz meu marido. <laughs>
Não faz mais, né? Entendi. Você já chegou realmente mas você, você tá dizendo que não gosta, né, de de tomar medicação e tudo, porque seria o caso mesmo de você
Tá. Não, não é verdade que eu não goste, sabe? Como eu disse, eu por muitos meses assim eu tomava todo santo dia e eu sou da ideia, assim, que, eh, se você co se você vicia o teu corpo Que nem, eu comecei, ah, eu moro na Itália, então a melatonina aqui, a a a vendida aqui, é só de 1 miligrama. 1 miligrama, por exemplo, pra mim não faz efeito. Então, eu comecei a comprar online, umas melatonina que vinha dos Estados Unidos, que chegava a ter 5 miligramas. Então assim, essa de 5 miligramas, ela realmente faz efeito no meu corpo, ele me faz realmente dormir bem, dormir por mais horas. Só que eu falei: "Gente, olha, eu saí do 1 por 1 miligramas que não fazia efeito pra 5. Então, assim, é muita coisa, assim, eu não quero que meu corpo se a acostume a dormir só com remédio, entende?
Aham. Vicia, né? Uhum. Uhum. Aham. Uhum. Entendi. Acostume e fique dependendo daquilo, né? Uhum. Olha uma outra coisa
Mas eu gosto sim, adoro. Tem aqui ainda em casa que, às vezes, eu não tomo mesmo que eu falei: "Não gente, eu tenho que conseguir dormir sem a ajuda da medicação".
É É, o que você pode fazer de repente, intercalar, né? Um um dia que você sente que tá muito cansada, mas tá muito agitada, né, você intercalar, não fazer sempre, né, todo dia. E durante o dia, eu acho que você pode pra poder manter a sua energia, eh, você fazer pequenas pausas se você puder, né? E e pausas pra você dar uma descansada na sua mente, sabe? Dar uma relaxada, fazer uma meditação guiada, talvez de 10 minutos, né, criando realmente algumas atividades, assim, ao longo do seu dia. Porque aí, você vai equilibrando a quantidade de energia que você vai gastando.
Uhum. Sim, sim. Você tem razão. Uhum. Hum, boa! Gostei. Ai, boa, viu? Gostei, gostei dessa ideia mesmo. Acho que eu preciso realmente, assim, buscar esse equilíbrio e fazer essas pequenas pausas durante o dia pra poder me equilibrar mais, né, pra poder também chegar de noite talvez até um pouquinho mais, eh, relaxada pra poder me adormitar antes. Olha, muito obrigada pelas suas dicas, pela escuta, me ajudaram, assim, a ver de fora um pouquinho o que eu ainda posso fazer pelo meu sono de qualidade e pra ter mais energia durante o dia.
Imagina.